Addirittura, dai, ah.
Sì. E quindi, uhm, ho detto: "Beh, potrei fare questa cosa qui." E niente, quindi adesso mi sto organizzando. <chuckles>
Okay. <laughs> Vabbè, ma non era meglio allora un percorso vabbè certo vabbè per te è arrivato dopo questo ragionamento, però un percorso
Mh mhmm, no, mhmm, in realtà la mhmm, per quanto possa non sembrare, uhm, sono 2 percorsi piuttosto affini. Dal difatti non è che dovrei rincominciare un altro ciclo di studi, dovrei semplicemente fare una laurea magistrale o dei master. Uhm, quella che ho guardato io si chiama, mhmm, appunto, uhm, art direction e cinema espanso.
Mh. Sì. Cer In? Sì. Ah. Cinema espan ah okay, mh.
Cinematografia espansa. E perché va a considerare tutti tutte le forme multimediali che non siano necessariamente il cinema, diciamo, per come lo intendiamo noi, ma anche documentario, oppure
Certo. Il cinema, okay. Arte filmica in generale diciamo, chiamiamola così. Okay, va bene, ti seguo. Eh, e qui
Esatto, esatto. E mi piacerebbe tantissimo, ecco. Io n non so se ne
Mh Ma questo lo puoi lo questo lo faresti mentre già ti attivi nel mondo del lavoro o comunque a full immersion, diciamo?
Sarà da da valutare ovviamente. Il mio obiettivo, ovviamente, sarebbe possibilmente di cercare qualcosa che io posso fare nel mentre che mi mantengo. Uhm, più che altro perché sento questo bisogno forte di indipendenza, ormai ho 25 anni, voglio voglio lasciare un po' il nido e
Ah. Mh. Sì. Eh beh, certo, giusto. Eh. <chuckles> "Ciao mamma, ciao papà." <chuckles>
e dire ciao, ciao a mamma e papà, esatto: "È stato bello, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo a Natale, uhm, me ne vado." <chuckles> Però, uhm, somma, non uhm, come mi ha sempre detto allo sfinimento mia mamma: "Gli anni per studiare sono questi." Quindi piuttosto se proprio si rende necessario meglio st tenere, uhm, stretti i denti e studiare adesso piuttosto che farlo insomma tra tanti anni, quando le difficoltà saranno mille volte maggiori.
<laughs> "Vado", okay t <chuckles> Ah-ah. Cer E andare avanti nello studio? Mh. Sì, ci sono i casi ovviamente ci sono indubbiamente maggior certo, c'è anche un altro spirito sono mhmm, pens penso che mamma abbia abbia ragione <chuckles> somma. <laughs>
Mh-mh. Sì, e lei lo sa per esperienza perché si iscritta in università a 32 anni, quindi
Ah, quindi lo sa. <chuckles> Lei lo sa.
lei lo sa e infatti è per questo che me l'ha sempre detto sin da bambina.
<chuckles> Quin vedi, vedi un po', okay. Ma senti un po', ehm, ehm, quindi
<chuckles>
tornando un pochino alla al all'argomento principe, no, quindi parlando quindi di questa, ehm, cos'è, specie di rimpianto appunto m'hai detto in quale in quale modo vol vo vorresti girarlo, no. Ehm, e se non andasse bene?
Mh-mh.